Eee, ben biraz hatta epey, eee, bir mükemmeliyetçiyim maalesef. Maalesef, diyorum yaşamıma çünkü bu, eee, 40'lı yaşlara geldiğim bu evresinde bunun çok yorucu bir şey olduğunu görmeye başladım açıkçası.
Evet.
Eee, ve mesela şey bir yaratıcı yazarlık eğitimine gidiyorum bir süredir. Burada bu konuyla ilgili biraz böyle sıkıntılar yaşamaya başladım. Eee, hocamızın böyle, bizi biraz, böyle, kıyasladığını fark ettim.
Çok güzel.
Emm, kaldı ki benim ikiz kardeşlerim var. Onları böyle hocaları birbirleriyle kıyaslarken, işte, ne kadar yıprandıklarını falan hatırlıyorum. Yani, kıyaslanmak veya kıyaslamak bizim ailemiz için ve benim için de çok olumsuz bir şey. İyi bir şey değil yani. Bu beni böyle bu yapmaktan geri koymaya başladı biraz, ııı, bu hobi yani yaratıcı yazarlıkta. Bir yandan, işte, hocamız çok böyle daha iyisini yapabileceğime inanıyor. İşte, "Bu sen değilsin, niye bunu yaz daha iyisini yapabilirsin." falan. Bilmiyorum. Bunlar beni yormaya başladı. Seninle konuşmak istedim biraz.
Evet. Anladım. Eee, tabii, yani, eee, konuşuruz beraber. Eee, biraz daha detaylı dinlerim. Varsa belki, eee, fark edilmeyen bir nokta, onu fark ettiysem de, eee, tavsiye olarak sana iletirim tabii ki. Eee, yani, aslında çok güzel yani yaratıcı yazma eğitimine başlamış olman, hani, bu konuda böyle yeniden kendini geliştirmek istemen, hani, yaratıcı alanda; bu, hani, gerçekten, emm, eee, çok, emm, takdire şayan bir durum. Eee, ve, eee, zor da bir şey, hani, zor olduğu için de öyle. Eee, h ümidini hemen eee, işte moralinin bozulmasını hemen değiştirmek istedim o yüzden. Bunu hemen, "Hayır, hayır, böyle olmamalı, devam etmelisin." diye. Eee, biraz daha konuyu anlamak için ve de, eee, biraz daha sorular soracağım tabii, müsaaden olursun detaylı. Emm, sen şu anda bu yaratıcılık ku kursuna, eee, ne zaman yani, ya, online eee, çevrimiçi mi devam ediyorsun, nasıl gidiyor, ne kadar haftalık ne kadar vaktini alıyor?
Hı hı. Çok sevinirim. Hı hı. <chuckles> Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Evet. Y Şöyle: Her perşembe buluşuyoruz. Yaratıcı yazarlık eğitimi aslında. Eee, ve, işte, başta böyle yoğun bir eğitim dönemi oldu. Uzun süredir devam eden bir kurs. Şu anda her perşembe buluşup, eee, bir konu veriliyor bize işte. Konular bitti yani, şey, yazmayla ilgili konu veriliyor. Şey yapıyoruz, eee, bu işte, öykü yazıp okuyoruz. Herkes birbirinin öyküsüne yorum yapıyor. Hocamız yapıyor. Yani ders biraz bu formata döndü.
Evet. Hı hı, hı hı. Evet. <smacks lips> Anladım, eee, ama, işte, burada hatta sizin, işte, tabii tek alanınız orası olduğu için herkesin ortasında min eee, birbirinizle kıyaslıyor anladığım kadarıyla hocanız ve, eee, bunu, hani, eleştirel bir yön, hani, motive etmek amacıyla yapıyor ama bu, hani, bunu kıyaslar şekilde yapıyor. Doğru mu anladım?
Maalesef. Biraz evet, yapabiliyor veya şey diyor, işte, eee ne bileyim, işte, "Daha iyisini beklerdim senden." veya, işte, "Niye bu tarza gittin?" gibi, yani, bilmiyorum. Hani, özgür bir alan ya, ya da mesela sen nasıl, böyle, bir, işte, bir şey görüyoruz, neden bunu, iii, işte, bir öykü Semaver öyküsü mesela. Ben onu taklit tak ederken ben orada, işte, bir tarz anlatılıyor. Bunu yapmaya çalışıyorum. "Ya, işte nasıl cesaret ettin? Bu çok ünlü bir yazarın bir taktiği, hani, şeyi." E, niye öğretiyorsunuz o zaman, hani, biz burada bakıp bakıp "Oh, wow harika yapmışlar." demek için mi diye, hani, sinirleniyorum falan, yani, değişik değişik şeyler yaşıyorum. Bilmiyorum ya. <chuckles>
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet, bir şey denediğin zamanda da aslında senin bir şekilde de geri çekici, e, geri bildirimlerde bulunuyor. Evet.
Kırmaya, evet. Engelleniyor gibi hissediyorum. Kırılıyor gibi hissediyorum, özgüvenim.
Anladım. Ne süredir sen devam ediyorsun, hani, eğitim ve sonrasında, hani, ne kadar uzun bir süredir dedin ama ne kadardır devam ediyorsun?
Aslında 2 yıldır devam ediyor. Bayağı arkadaş gibi olduk. İlk 1 yıl, böyle, eğitimler sürdü genelde. İleri seviye, işte, senaryo, masal anlatıcılığı bir sürü peş peşe eğitim geldi. Hocamızın arkadaşları konuk olarak, hani, anlattılar bazı şeyleri de dersleri. Son 1 yıldır da birbirimizden kopamadık. İşte, öykülerimizi okuyoruz, gibi.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok iyi. Evet, peki, eee, diğer arkadaşların mesela, ımm, işte, diğer arkadaşlarına da bu şekilde tepkiler veriyor herhâlde hocan. Ha, hepinize veriyor galiba, değil mi, bu şekilde?
Ya, ama böyle değişik şeyler deneme cesareti bir tek bende oluyor açıkçası.
Evet, anladım.
Belki de ondan mı dikkat çekiyorum? Onu da bilmiyorum ama yani bundan da vazgeçmek istemiyorum. Ben buyum, denemeyi severim. Eee, mesela bir ormanda, işte, bir sürü yol var. Ben, hani, hepsini denemeliyim ki hangi yolun uygun olduğunu, hangi yolda yürürken keyif alacağımı bilmek isterim ama insanlar risk almıyor. Mesela bakış açıları konusu işleniyor diyelim. İşte, sadece tek bir bakış açısını öğrenmiş. Oradan gidiyor ve o alanda kendini rahat hissediyor. Diğerlerini hiç denemiyor. Diyor ki bu bu benim tarzım, diyor sonra ama sen diğerlerini denemeden
Tabii ki. Evet.
nasıl anladın senin tarzın olduğunu? İşte ben denemeyi seviyorum ama bu da eleştiri, "A, bu sen değilsin. Niye değişik şeyler yapıyorsun?" Ya, iyi de, hani... "Neden denemeyeyim?" gibi... Bilmiyorum, çünkü kendimi bulmaya çalışıyorum anlatabiliyor muyum?
Evet. Evet. Kesinlikle. Evet, sen muhtemelen biraz daha diğerlerinden farklı, eee, yaklaşıyorsun olaya anladığım kadarıyla ve, eee, aslında, eee, hani, hepsini denemeden hangisinin bana daha iyi uyacağını tam bilemem. Tarzımı g eee, bulduğumda, eee, onu, hani, anlayabileceğimdir herhâlde ve o yüzden o o ana kadar da denemeler yapmakta özgürüm diyorsun, eee, bir şey üretirken ve yani bu yaratıcılıkta zaten böyle olur; yani tarzı bulmanın eee, öbür türlü başka bir şeyi tekrar, eee, tekrar eden veya taklit etmeden pek çıkamaz, eee, insanlar.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı.
Yani her şeyi kurallarına göre yaparlarsa orada zaten kendilerinden bir şey katmıyorlar gibi olabilir. Tabii, yani, çok, eee, hani, yazma alanında fazla bir bilgim yok ama, eee, genelde, hani, yaratıcılık, eee, yaratıcı konularda böyle, doğru, böyle, eee, olur. Eee, eee, peki bir de bir şey soracağım. Imm, bu kardeşlerinle alakalı bir kıyas durumundan bahsediyosun. Senin ikizin senin senden ayrı ikiz kardeşlerin daha var galiba evde ve, eee, bu onların sürekli kıyaslandığını görerek, hani, seni birileriyle kıyaslamak değil ama kıyaslanmayı gözlemleyerek büyümüşsün. Doğru mu anladım?
Hı hı. Evet. Doğru söylüyorsun. Hı hı.
Eee, yani, kendinle seni o zaman aslında kimse bir şeyle kıyaslamıyordu, eee, yani, ve do doğal olarak bu his de senin için, eee, biraz, hani, yeni ama uzaktan gözlemlediğim bir his sadece.
Evet, çok güzel özetledin. Aynen bunu yaşadım, yani, hani, bu kötü bir şey. Çocuklar çok zorluk çekiyorlardı okuldaki öğretmenleri, işte, "Ya, sen niye daha kötü bir resim çizdin? İşte, diğeri daha güzel." Ya, herkes farklı. Neden büyük bir rekabete sokarcasına yaklaşan öğretmenler oluyordu, eee, veya aile bireyleri, diğer akrabalar vs. hani, onlar biraz bocalamışlardı. O yüzden ben herkesin kendi için, şey, yapılması gerek ço Bu arada ben asıl sana şeyi soracağım. Şimdi benim eğer bu alan yaratıcılığımı öldürüyorsa
Evet. Evet. Tabii. Hı hı.
ya da beni, böyle, geriyorsa birtakım engeller, kıyaslamalar içinde olduğumu hissediyorsam ki hissediyorum, sence ortam mı değiştirmeliyim? Belki de başka kursa gitmeliyim. Ne dersin?
Aslında onu söyleyecektim. Bence kursa gitmek konusunda çok uzun bir süre zaten eğitimle alakalı kısımda, emm, oraya zaman vermişsin, e, ve, hani, farklı farklı alanlarda. Hâlâ eğitim almak vs. istiyorsan, hani, belki çok, eee, böyle, haftalık bir kurs, eee, farklı bir bakış açısı vs. gibi bir şey deneyebilirsin ama onun dışında Onu zaten söyleyecektim. Hani, tam tavsiyelerime gelirken muhtemelen, hani, bu şu an bulunduğun bu öykü paylaşma ortamı sana, eee, iyi gelmiyor ve, hani, hatta, yani, seni geri çekecek bir, eee, durum, eee, gibi de his duyuldu açıkçası benim tarafımdan. Eee, yani, bir hod belli bir yerden sonra, işte, bazen, eee, özellikle, böyle, yaratıcı konularda da eğitmenlik veren kişilerde de bir değişik, ımm, eee, fazla eleştirel olma, bazen ego durumu gibi şeyler olabiliyor. Yani, evet, bu, hani, ımm, ı e, biraz eski metot bazen insanları, eee, k kamçıladığı düşünülebilir. Bazen de kendileri buna engel olamıyorlar, eee, bence. Eee, farkında da olamıyorlar, hani, böyle, bir şey yaptıklarının ve, hani, o şekilde devam ediyorlar. Hani, sen ama senin, hani, eee, bakış açın ve tarzın, yani, yaşam tarzın, düşünce biçimin, eee, aslında, hani, bu yerden sonra biraz yalnız uçmaya, eee, hani, daha müsait gibi geldi. Eee, eğer, hani, bu konuda kendilerinden bütün bağını koparmak zorunda değilsin ama, ımm, en azından, işte, arada bir sadece dinlemek için gidebilirsin. Hani, kendinin hikâyeni paylaşmadan orada durmak, hani, seni rahatsız etmiyorsa sadece dinleyebilirsin hikâyeleri, öyle bir şey de yapabilirsin. Hani, birden koparmak yerine ama, eee, bir de şey, eee, "Mükemmeliyetçiyim." dedin ya, onu da, hani, fark ettim. Aslında bu her şeyi denemek, istemek var ya, hani, bu her şeyi denemek ve ondan sonra tarzını bulmak, bu da mükemmeliyetçilikle biraz bağlantılıdır. Belki sen de farkındasındır zaten, yani, hani, oradaki m o, hani, hiçbir zaman tam en iyisi olmaması zaten iyi giden bir şeyler vardır muhtemelen illa ki yaptığın şeylerde ama, hani, sen, eee, onun, böyle, bitirmek daha, böyle, sen sende bir kaygı oluşturduğu için farklı hiç denemediğin bir şeyi deneyerek oradaki kaygıyı azaltıp aslında, hani, öyle bu şeyi yayıyorsun. Mükemmeliyetçi insanlar genelde bunu yaparlar ve hani, sürekli farklı farklı şeylere başlarlar ama sonrasında bir noktada i iii, bir sürü yarım ya da, hani, denenmiş ve ama ilerlenmemiş şey olmanın da bir, eee, yeni sancısı gelir. Hani, o ona da dikkatli olmanı öneririm. E e evet, eee, yani, bir yerden sonra, hani, bir şekilde ya, bu tabii ki, iii, benim söyleyeceğim bir şey değil ama, hani, kendini biraz daha bir şeye daha yakın hissediyorsan onun üzerine de yönelebilirsin tabii ki.
Evet. Değil mi? <chuckles> Haklısın. Olabilir. Hı hı. Belki de. Evet. <chuckles> Belki de. Hımm. Biraz o var. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Henüz o kadar da o yol yolculuğa, hani, kendime çok yakın bir alanı, eee, ya da, işte, bakış açısı, anlatı tarzı bulamadım diyebilirim ama tabii ki beğendiğim şeyler var. Belki de birinden ilerleyip şey yapabilirim. Dediğin gibi çok da fazla, böyle, maymun iştahlı aşırı, işte, her şeyi çok iyi öğreneceğim şeyine de girmek belki beni yoruyor. Hocalarım bunu fark ediyor. Onlar bunu anlatmaya çalışıyorlar. Aynen. Göremiyor da olabilirim. Doğru söylüyorsun ya. Bak bu konuda özellikle bu söylediğin şey bunu ben bu bilgiyi vermememe rağmen sen tahmin ettin. Yarım kalmış başka şeyler de oluyor hayatımda çünkü. Eee, bunların da handikaplarını yaşıyor olabilirim. Gerçekten güzel bir sohbetti. En azından kafamda netleşti ki ben bu kurstan ayrılmalıyım ve biraz, böyle, kendimi de sorgulamalıyım. Emm, yaşadığım şeyde, hani, çok da büyütmemeliyim bir yandan da. Bunları anladım. Çok teşekkür ederim, eee, fikirler için, tavsiyeler için. Çok sağ ol.
Anladım. Evet. Sonu yok çünkü. Eve Rica ederim. Sana, eee, bol şans ve başarılar diliyorum yolculuğunda.
<chuckles> Teşekkür ederim, çok kibarsın. Hoşça kal.
Hoşça kal.